Ay, çok ilginç. 1 dakika bu i i eee, enteresan gerçekten. Hani, patates falan, işte, eee, patlamış mısır ya da çerezler zaten o zamanların, böyle, ikramı ama yani, eee, bayağı şu an şok oldum. Mantı derken tam olarak Türk mantısı, eee, yoğurtla servis ediyor ve yanında da bira mı geliyor? Nasıl bir ortam?
Evet, gerçekten, gerçekten çok garip. Evet. <chuckles> Aynen. Tabii. Ya, aynen. Şimdi şöyle, olan şöyle bir garip nokta. Şimdi, aslında oranın <chuckles> şimdi o barın sahibi bir kadınla bir adam, tamam mı? Kadı kadın yani, şey, böyle genç rock 'n' roll tipler, böyle Ya, biz bu arada arkadaş olduk, sonradan, işte o, hani, o olacaktı a zaten. Kadın hamile kaldı. Kadın hamile kalınca, barı, şeye, annesine emanet etti. Annesi de böyle eee, biz de bilmem ne teyze diyoruz ona şimdi, hani, öyle bir, eee, şey. Ya, kadınla zaten biz öyle bir şey olduk, kanka olduk. Kadın bayağı iyi, kadın kendi e el açması mantı yapıyor falan, orada mantı satmaya başladı. A! Bir tuttu o mantı. Bira gerçekten biranın yanın Ben hayatımda ilk defa ve son defa orada bunu yaşadım ama bu birkaç sene sürdü. Yani kadın öbür kadın geri geldiğinde kızı, mantıyı tutmak zorunda kaldı bir süre. Yani o kadar tutmuştu ki. <chuckles> Bar menüsünde Aynen gerçek. Valla.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tabii ki her gün gidince. Hı hı. <chuckles> A! Şaka yapıyorsun. A, bu arada evet ya. Fikir olarak da harika geliyor şu anda. Yani ister istemez bir acıktıktan sonra niye gidip bir şeylerle uğraşasın. Mantı dediğin zaman bir akan sular duruyordur muhtemelen. Sen çok seviyor muydun peki? Çok tüketiyor muydun? <chuckles>
Ya, değil mi? Çok severim mantıyı. Mantıyı çok severim. Ya bir de el açması mantı, öyle hazır mantı falan değil yani. Nerede bulacaksın? Öyle o kadar her yerde E, ne gerek var gideceksin, bir yerde yemek yiyeceksin, gidip orada içmeye oturacaksın. İşte mantı yiyorduk, yanına bira. Alıştık öyle. Alıştık ona. <chuckles> Yani, gerçekten ya.
A! Gerçekten inanılmaz. Evet, harika bir menüymüş. <chuckles> Peki mantı kokusu falan duyduğunda ya da kendin hazırladığında ya da, ne bileyim, belki salçayla naneyi kavurmak gibi şey hissediyor musun, işte, yine, böyle, eee, belki "Eski Köprünün Altında" falan çalıyor mu kafanda? Yani onu onunla mesela bağlantıladın mı?
Hı. Hıı. <chuckles> Yok. Yok ya, ondan rahatlamadım. Ya, benim mantı deyince aklıma hâlâ İstanbul'da bir Aşkana Mantı gelir yani Ulus'ta. Eee, çok böyle, eee, çocukluk, gençlik, eee, bir yani yetişkinlik hep, böyle, gittiğimiz için oraya, eee, ya, işte, o gelmez ama o Ya, bira bazen bira deyince aklıma mantı geldiği oluyor. Bak, mesela garip bir
A! <chuckles> <chuckles>
Çınar böyle tuhaf bir ortam yani Asmalı Mescit. Ya, Asmalı Mescit'te mantı yemek de garip bir şey bu arada. Yani sadece barda değil de. <chuckles>
Çok güzel. Yani, evet. Belki de. Doğru söylüyorsun. Bir de şey dediğin gibi, hani, konsept biraz daha sokak konseptine döndükten sonra tamamen aslında dışarıda durduğun ortam da, eee, enteresan. Yani hiçbir şey birbiriyle uyumlu değil ama herkes, eee, bunu çekiyor yani bu bir çile gibi değil. Evet, süper ve ötesi hatta. <chuckles> Peki o zamanlarda böyle Hı hı. Eee, farklı şarkılar duyduğunda falan hemen o yıllara mı gidiyorsun yoksa böyle buruk bir hissiyat mı var aslında içinde?
<chuckles> Ama süper. <chuckles> Ya, s ı şöyle Ha. Evet söyle. Hı.